Et heu, c'est
Et c'est et c'est quoi, il passait juste, heu, à côté de vous de façon «pacifique» entre guillemets ou heu?
C'est ça, c'est ça, il nageait dans l'eau, il faisait sa vie et heu, on on respectait un certain on respectait un certain un certain c u u «une certaine distance» entre guillemets, exactement, mais heu, voilà, on était quand même à 2-3 m, heu, à 2-3 m de bah, de lui quand même, heu, le regarder nager, hein.
Ouais, il se il s'occupait pas de vous, quoi? Distance de sécurité? Ouais. OK. OK. Ouais, ouais, tu vas pas t'amuser à essayer de l'attraper ou quoi <chuckles> à ce moment-là, quoi. <chuckles> Et heu et c'est ouais, oui, excuse-moi, vas-y, je t'en prie.
Ex exactement, exactement mais c'est vrai q L'endroit qui qui m'a qui m'a vraiment laissé bouche bée, c'est vraiment une petite île qui s'appelle l'île des Pins.
OK.
Il était à, heu, peut-être, heu, à peu près 2 heures en bateau de la Nouvelle-Calédonie, de la terre de Nouvelle-Calédonie
OK.
et alors là, par contre, cette île-là était absolument pas habitée par l'être humain.